Ừ, bạn ơi, hiện tại bây giờ á, mình đang là quản lý của nhóm kinh doanh, tức là nhóm sale á. Thì hiện tại bây giờ ở bên dưới mình có 7 bạn, thì mình làm quản lý, ừm, nhóm sale nữa là 8 người. Thì công ty mình dạo này cũng có khá là nhiều vấn đề bạn, nói chung là bất ổn cả năm nay rồi. Thì theo mình biết á là cuối năm nay á là sẽ không có thưởng tháng 13 cho mọi người. Thì cái thông tin này cũng đã được mình phổ biến cho mọi người từ tháng trước rồi, mà nhân sự cũng có gửi mail báo cáo ra toàn công ty là năm nay công ty tình hình tài chính hông có được ổn, nên là hông có thưởng. Rồi, ừm, dự kiến đó nha, s qua Tết á là sẽ giảm người, thì hiện tại bây giờ á là nhóm s nhóm của mình nó nhóm kinh doanh nó cũng đang, gọi là, ngàn cân treo sợi tóc. Tại vì cái tin này thì mình chưa có dám nói với mọi người, tại mình cũng đang muốn là để cho mọi người qua khỏi cái giai đoạn mà không có tiền thưởng tháng 13 mọi người đang buồn rồi. Thì cái tin này là chỉ có mình ở trên mình biết thôi, mình làm quản lý nhóm mình biết thôi. Tức là sang ra Tết là công ty sẽ có một cái đợt giảm người từ từ từ, ờ, tháng 2 tới tháng 5, trong vòng 3 tháng sẽ giảm từ từ. Thì theo mình biết á là nhóm sale, nếu mà các bạn từ đây tới hết tháng 12 này mà mà những bạn nào mà kinh doanh danh tình hình buôn bán hông được tốt á, thì mấy bạn đó sẽ nằm trong diện bị xem xét giảm. Và bây giờ thì cuối chưa hết chưa đến cuối tháng 12 nên mọi chuyện nó chưa có ngã ngũ. Nhưng mà mình cũng đang rất là lo cho các bạn, tại vì bây giờ 7 bạn ở dưới á thì hiện tại bây giờ có 3 bạn tình hình mình thấy mình nhìn nha, là khó khả thi mà đạt số vào cuối tháng này lắm. Tại bây giờ còn có nửa tháng nữa là hết tháng 12 rồi, mình đang rất lo là nếu mà 3 bạn đó hông được là 3 bạn đó sẽ nằm lên thớt á. Nhưng mà mình lại không được nói điều này cho các bạn biết, thành ra là mình bây giờ mình cũng, gọi là, ở cái thế rất là khó xử là, ừm, đứng giữa công ty và nhân viên đó bạn. Thì mình hông biết là, ờ, bạn có cái lời khuyên nào cho mình hông?
Bạn ơi, mình nghe đây. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, mình nghe câu chuyện của bạn thì, ờ, mình cũng thấy rằng là bạn cũng là một, à, kiểu nà, một cái, a, lãnh đạo nhóm cũng rất là quan tâm đến nhân viên này và cũng rất là lo lắng cho nhân viên luôn. Và cái điều mà cái tình hình công ty khó khăn ấy, thì cũng rất là nhiều công ty, à, gặp phải trong những cái năm gần đây. Tại vì những cái năm gần đây thì đúng là kinh tế nó không được tốt lắm này, và các công ty a, mình, à, à, buôn bán hay là mình, kiểu, kinh doanh nó cũng không thể, à, tốt như những cái năm trước được. Nhưng mà, ừm, mà bây giờ hôm nay thì mình sẽ, a, ở đây và, à, đưa ra cho bạn những cái, a, lời khuyên làm sao để bạn, à, có thể, à, chia sẻ và đưa ra những cái quyết định thật là đúng đắn với những bạn ở trong, a, cái đội của mình nha.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm.
Ừm, thì mình có thể hỏi một xíu ấy là cái, a, a, tình hình, à, kinh doanh của, ừ, đội của bạn đi, thì hiện tại là các bạn đấy sẽ đạt được khoảng tầm, à, bao nhiêu KPI rồi?